Olha que per é uma é excelente pergunta. Eu acredito que que não, até porque, eu também faço, eh, esse trabalho de forma, eh, em grupo, né, esses trabalhos que eu faço. E, muitas das vezes, eu sou, eh, a gente tem ali um uma rotação, né, entre os os tipos de trabalho que você vai fazer e como que você vai se relacionar com esse trabalho, e muitas das vezes, eu sou me torno o líder d da equipe que eu estou participando. E é uma das coisas que eu até mais gosto de fazer por conseguir organizar, sentir que eu consigo organizar bem ali as tarefas. Então, talvez nesse nesse ambiente de trabalho eu consiga delegar, mas o que você falou me parece fazer bastante sentido, porque como, eh, dentro de casa, pode ser que eu não esteja conseguindo delegar, e seja mais uma demanda minha, do que dela. É verdade. E, mas
Aham. Uhum. Uhum. É. Talvez seja uma. É. Pode falar.
É. Eu eu o que eu ia, a adicionar aqui é que, concordando com o que você disse e também observando que pode ter essa questão de pra pra, como resolver essas essas interrupções, né, talvez faça sentido, eh, eu fazer se a a gente tem uma aplicação um aplicativo onde a gente consegue observar ali o que foi feito a respeito, né, tipo se ele já tomou,, já mamou
Aham. Sim. É. Ah, é Esse aplicativo é é ótimo, né. Ele ele ele dá direitinho tudo o que tá acontecendo com o neném, né? É isso que você tá falando?
Isso. Exa Exato. É é que, eh eh, na verdade os inputs
É. A hora de dormir, a troca de fraldas, alimentação, né.
Exato, exato. Percebo que você conhece esse aplicativo. E e com isso a gente pode ter ali um um controle e também deixar es ter certeza que não esqueceu alguma medicação e etc. E e saber se
Sim. Vocês têm câmera para o neném também? Porque nessa fase, nessa idade que ele tá, a criança mais dorme do que fica acordado, né. Ele dorme mais de de de 15, 16h por dia, né. E, só que ele ele acorda, eh, ele não dorme direto, né, ele acorda sempre. Então, você conseguir sair, porque as pausas também são importantes pra você, porque como você trabalha muito, você pode fazer várias pausas durante o dia e que essas pausas encaixem, por exemplo, com, eh, com o despertar dele, por exemplo, pra você ajudar numa troca de fraldas, ou algo assim, né.